Oye, fíjate que, <clears throat> bueno, quiero platicarte sobre una situación que es muy común para mí, sobre todo cuando tengo, pues, eh, unos días bastante, eh, llenos en mi agenda y estresantes y con proyectos y trabajos. Que, eh, digamos que le doy prioridad a esto y dejo de lado el tema de comer. O sea, es decir, eh, yo cuando tengo estrés no como por ansiedad, <chuckles> sino al contrario, dejo de comer. Y creo que es fatal, ¿no? Creo que es malísimo, creo que es un hábito que, em, que que debo corregir urgentemente, pero de verdad a veces por falta de tiempo, por falta de o sea, repito, por darle prioridad a al trabajo, a las cosas que ya tengo agendadas y demás, es así de hago e lo estrictamente necesario como para estar presentable, o sea, me baño, me arreglo, este, ya cuando veo o desayuno o o salgo corriendo y llego a tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente le doy prioridad a llegar a a llegar a tiempo.
Entiendo. Tiempo al al trabajo y bueno, sí. ¿Y con qué pre frecuencia te pasa esto? ¿Varias veces a la semana, o solo los días que tienes que llegar temprano a tu trabajo o algún lugar?
Exactamente, exactamente. Pues mira, normalmente sí suelo, eh, por ejemplo, desayunar, intento, eh, casi siempre hacerlo, porque creo que definitivamente es una prioridad, es un es un, eh, como que el desayuno es es el la gasolina del día, pero sí me falta mm, sí, pero sí me fal sí me pasa muchísimas veces, ¿no?, el hecho de: "Eh, ay, no pasa nada, luego desayuno, luego veo", y ya cuando veo, ya se me juntó la comida y, pues, ya, o o ya tengo tiempo como a la una de la tarde y, pues, ya me espera la comida, ¿no?, este, entonces, sí, sí, sé que es fatal. <chuckles>
Claro, la comida más importante. Sí, bueno. A veces que es sí, bueno, pues, ¿qué qué te suele provocar que que te saltes tu comida?, eh, ¿será que, pues, no tienes tiempo, o a veces que dices: "Oh, no es importante" o será que, pues, no tienes hambre?
Eh. Eh, yo creo que, no tengo tiempo, es como como, eh, y mira que me levanto muy temprano, pero como que siempre tengo, eh, muy medido mi día, ¿no?, entonces, si no encuentro esos 20, 30 minutos como para, eh, hacerme de desayunar, eh, ya, o sea, me lo salto, ¿sabes?, o a lo mejor jalo en, ya sabes, la clásica barrita, este, me tomo un café y eso es como mi desayuno, y repito, yo sí, y yo sé que no está bien.
Okey. Entiendo. Claro. Exacto. ¿Y cómo te sientes?, perdón, ¿cómo te sientes, eh, antes y después de hacerlo?, eh, ¿sientes alguna culpa o o no sé, te sientes más cansada por no haber comido a lo mejor una comida completa?
Sí, la verdad es que sí siento cansancio, y repito, después de, no sé, como mediodía, sí siento hambre, ¿no? O sea, sí digo: "Ay, ya ya ya ya tengo hambre". Y muchas veces, también, a veces, eh, cuando tengo este espacio, no sé, tipo 10 de la mañana, 11 eh, y no desayuné en casa, pues, corro por el clásico, eh, comida chatarra que tampoco está bien. Pero digo, bueno, de no tener nada a comerme esto, pues pues, ni modo, ¿no? Pero sí sí sí es algo que me gustaría cambiar, es algo que, bueno, por por este motivo me estoy acercando a ti como para saber si tienes algún, eh, pues, algún consejo, algún tip que me pueda, eh, funcionar para para que no me siga pasando esto, ¿no?
Claro. Claro. Sí, la verdad que, bueno, pues, gracias por por acercarte a mí y contármelo, eh, pues, mira, yo te te quería decir, eh, una opción que podrías considerar sería como a lo mejor hacer una planeación, ¿no? Planificar, eh, sí, por ejemplo, la comida que te saltas casi siempre es en la mañana, eh, bueno, pues, a lo mejor, hacer tus desayunos un día antes, ¿no? O a lo mejor, eh, no sé, guardar un día a la semana, por ejemplo, el domingo, a lo mejor no trabajas o descansas un poquito más para hacerte, no sé, algún alguna comida, algún, eh, almuerzo, guardarlo en la noche, un día antes, por ejemplo, eh, hay muchas opciones que puedes intentar. Por ejemplo, estas estas bueno, este me gusta mucho a mí que que, bueno, podías intentar, son las la avena. La avena la dejas en la noche y le pones como, eh, algún alguna crema de cacahuate, alguna fresas, eh, con leche y se la dejas al otro día y ya la puedes, eh, comértela en la mañana, ¿no? O igual, por ejemplo, puedes partir, eh, fruta un día antes, ¿no?
Ujú. Okey. Ya.
Eh, o igual hacer un huevo en la noche, cualquier cosa que puedas hacer ma planificar un día antes sería mucho mejor.
Fíjate que sí tienen razón. No sé si el tema del huevo, porque normalmente, pues ves que, eh, e ese tipo de comidas deben ser casi, casi al instante, ¿no? Este, eh, a menos que sea, pues, un huevo duro, que igual puede funcionar. Pero
Ah, sí, eso sí. Claro, podría también intentarlo.
sí, pero el tema de la avena, de la fruta me me gusta, este, justo como para tenerlo ahí para estos días en los que salgo como como corriendo, y ya igual y los otros días que lle puedo llegar a tener un poquito más de tiempo, pues sí, como como bien dices, sentarme a desayunar, pues un huevo con toda la calma, con todo el el gusto. Este, pero sí, para estos días, pues, puede ser una gran opción.
Claro, y bueno, pues también te quería preguntar si tú, por ejemplo, ¿vives con alguien o tú vives sola?
Eh, no, vivo con mi familia.
Okey, pues, a lo mejor podrías considerar, eh, pedirles ayuda, ¿no? Que a lo mejor te ayuden a hacer un desayuno, eh, para poder tú levantarte y ya tener algo que comer, ¿no? Y y, pues también, a lo mejor, se te podría ayudar a a que no estés con tanto estrés y no no andes corriendo todo el día, ¿no? Bueno, pues puede ser eso de pedirles ayuda o por ejemplo, eh, hablar como familia todos y decir bueno, este, yo me me estoy saltando las comidas, eh, estoy pasando por un momento a lo mejor difícil que no quisiera, eh, que siguiera pasando, eh, ¿qué ustedes qué pueden hacer? ¿Me pueden ayudar? Eh, podemos planificar una comida, eh, como te digo, un día antes o una semana antes, puedes hasta hacer como esas barritas de de avena, ¿no? O cualquier otro tipo de de de desayuno que te guste a ti. Por ejemplo, ¿qué desayuno te gusta que tú pienses que podías guardar un día antes o a lo mejor días antes?
Claro. Híjole, es que normalmente, bueno, yo asocio el desayuno como con cosas recién hechas. Eh, ahorita que me dijiste de la avena, por ejemplo, yo normalmente la avena la hago caliente, ¿no? O sea, y y la hago en el momento. Este, pero la opción que me diste de de hacerla fría, pues, puede funcionarme, o sea, creo que lo puedo dejar ahí toda la noche y al siguiente día nada más agarrar, comérmela rápido o llevar hasta incluso, llevármela, ¿no? Este, y sí, sí, sí la veo muy viable. Pero igual, no sé qué opines, por ejemplo, de buscar en estas plataformas como, no sé, Pinterest o Google, o Chat, o así, este, justo, eh, desayunos que pueda yo hacer frío, este, para poder jalar, ¿no? ¿Cómo ves?
Claro. Ajá. Exacto. Muy bien. Claro. Ándale. Muy bien. Te iba a decir que si habías intentado, eh, buscar, por ejemplo, en esa plataformas, bueno, en TikTok o bueno, igual como dices, en Pinterest o hasta en blogs en Internet pudieras buscar, eh, solamente una receta que a ti te guste o cosas frías que puedas guardar un día antes. O, por ejemplo, eh, no sé, levantarte un poquito más temprano en la mañana y poder hacerlo, eh, a lo mejor no te lo comes en ese ratito, pero, pues, ya que te alistes y todo, vas y te lo comes, ¿no? Si no, si, por ejemplo, tú dices que el huevo te gusta hacerlo como calientito, ¿no? Pues, levántate un poquito más tempranito y, pues, hacerlo y ya te bañas, te cambias o lo que sea que vas a hacer, y ya te lo puedes comer. A lo mejor, no frío, pero ya un poquito más, eh, tibio, ¿no? Y sería algo que, pues, te va a ayudar, ¿no? Y y como dices tú, que, pues, el el desayuno es la es la comida, pues, más importante para ti, la comida más importante del día que te da, pues, la energía para poder seguir y poder, pues, trabajar y hacer todas las actividades diarias, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que deberías de de considerar, eh, comer, eh, como algo algo sano, ¿no?, en vez de de a lo mejor, esta barrita, ¿no?, que que, bueno, sí te cae bien en el estómago, pero sí, eh, me imagino que que si comes alguna fruta o algo que a ti te guste más, pues, va a ser algo más rico para ti, ¿no? Y, por ejemplo, me dices que también, eh, pues, no desayunas a veces, pero también ya, en el almuerzo, eh, pues, no te llevas comida al trabajo y tienes que ir a comer comida chatarra.
Claro. Claro. Claro, claro. Exacto, en algunas ocasiones, sí.
También te pasa eso, me dices. Eh, bueno, pues te quería, eh, no sé, sugerir que a lo mejor, pues también puedas como planificar qué puedes hacer de de almuerzo, ¿no?, para que puedas llevarte a tu trabajo. Y bueno, te quería preguntar si en tu trabajo hay como un microondas o algo para que puedas calentar tu comida.
Sí, sí hay un microondas.
Ah, pues superbién, ¿no? Porque, bueno, así así puedes hacer tu comida favorita y, pues, ya nomás la llevas como en un en una vasijita, en un tóper, y ya, pues, la calientas y va a ser, pues, de tu agrado, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí puedes hacer eso. A lo mejor no algo tan difícil, sino, por ejemplo, a lo mejor un pollo a la plancha, o una ensalada que que no ocupe calentarse o algo así. Igual, planificándolo días antes, ¿no? A lo mejor un día antes en la noche si tienes tiempo, eh, o igual a pedir ayuda, ¿no? También es bueno pedir ayuda, a veces que que, pues, tú, eh, a lo mejor puedes pensar, ¿no?, pues, que mejor no le pida yo a nadie, pero si lo le pides, por ejemplo, ayuda a, no sé, quien viva contigo, no sé si tu mamá o, no sé, algún herm tu esposo, bueno, pues, claro que que me imagino que si le pides ayuda a tu esposo, él va a aceptar y y, pues, él te puede ayudar, ¿no? Yo creo que sería también otra buena opción.
Claro. Claro. Claro. No, mi esposo y mis hijos. Sí, claro. Sí, fíjate que, tienes razón, este, el tema de, eh, pues, de hacerlo con tiempo puede funcionarme y tenerlo ya como preparado nada más para jalarlo, este, creo que puede ser una gran una gran técnica, eh, justo que me puede ayudar, eh, y justo, eh, también, eh, pues, poder, digamos, eh, ir de la mano de estos aparatos que ya nos ayudan tanto como el microondas, eh, porque, just eh, como te decía, los desayunos, pues, yo los asocio como con cosas calientitas, ¿no?, pero pero, pues, sí, igual y un sándwich también, de vez en cuando no pasa nada, eh, bien armado con verduras y demás, pues, puede llegar a ser algo completo, ¿no?
Ah. Sí. Claro. Sí, pues, la verdad que, que cualquier cosa que sea hecha en casa va a ser un poco mejor o más sana que que comer comida chatarra, ¿no?, como dices que que a veces comes en afuera de tu trabajo, ¿no?, y bueno, pues sí, eh, te quería invitar a hacer estas, eh, recomendaciones y y, pues, puedes considerar planificar, eh, tu día y, pues, tus alimentos, para que puedas tener una alimentación un poquito más sana y que puedas tener más energía y no te sientas tan cansada.
Claro. Claro, te agradezco mucho tus tus consejos, y claro que sí voy a empezar a implementarlos y a buscar estas opciones, para poder hacer, pues, eh, la vida un poquito más fácil y menos estresante, te agradezco muchísimo.
Gracias.